Nah Kak, ngomong-ngomong soal rutinitas nih, pasti setiap orang kan pas punya rutinitas gitu ya. Terutama rutinitas di malam hari, yang bikin rumah tuh terasa aman dan tenang gitu. Nah, tapi kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih rutinitas malam yang sering dilakukan tuh setiap harinya mengenai hal ini?
Mhm. Kalau aku sih rutinitas malem itu, eee, biasanya paling pulang kantor, abis itu kan beres-beres segala macem, sebelum tidur itu aku pasti, eee, sempetin mandi dulu, terus habis itu aku cek-cek dulu nih pintu udah kekunci apa belum. Terus kayak cek di dapur ada, apa namanya, ada kompor yang udah mati apa belum? Terus misalnya kalau ada pintu belakang, pintu belakangnya dikunci apa belum? Karena kan penting banget ya kita menjaga keamanan ya Kak ya, sebelum tidur itu. Takut ada maling atau misalnya kayak tiba-tiba kebakaran, kita kan nggak tau ya kejadian yang kayak gitu kalau malem-malem. Mhm.
Mhm. Oke. Mmm, oke. Benar. Iya. Iya, amit-amit sih ya itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk di rumah sendiri ini tuh apakah Kakak tinggal misalnya sendiri, apa atau dengan orang tua, dengan pasangan, atau gimana nih kalau boleh tahu?
Mhm. Mmm. Aku sekarang tinggal sendiri sih Kak.
Oh oke, berarti makin harus lebih waspada ya, karena kan Kakak ini yang mengatur, ya isi rumah kan Kakak yang bertanggung jawab sendiri berarti kan? Oke, nah terus, eee, tadi apalagi tuh Kak, misalnya udah semua disiapin nih, udah pulang kantor, udah mandi, tutup-tutupin pintu, cek-cekin, terus ada mungkin kegiatannya apa nih Kak, dari segi kegiatannya, apa sih yang biasa Kakak lakukan di malam hari itu?
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Biasanya sih selain udah ngecek-ngecek, setelah itu aku biasanya skincare-an sih, kayak biasa misalnya pakai serum lah, se eye serum juga, pakai lip balm, pakai hand body, biasalah cewek ya kan. Terus habis itu heeh. Udah selesai semua ritual-ritual itu, aku tidur deh, udah.
Oh, oke. <chuckles> Andar ya Kak ya. Oh oke, itu enggak ada misalnya mungkin nonton video dulu atau film gitu atau mungkin baca buku, gitu?
Kadang kadang, kalau misalnya aku nggak ngantuk banget.
Oh oke, tergantung ya?
Kalau misalnya ngantuk banget, ah, kalau ngantuk banget tuh paling aku kayak, oh udah selesai semua nih, udah aku langsung tidur. Tapi kalau aku masih kayak, eh masih belum bisa bisa tidur nih, kayak kadang aku buka TikTok dulu, scroll-scroll. Atau kayak lagi nggak mau pengen, ngelihat ngejauhin diri dari layar, kadang aku baca buku, kayak gitu.
Mhm. Mhm mhm. Mhm?